Genau, äh, ich verstehe grade so noch das Geburtsdatum, weil grade in Deutschland, du bist ja, äh ne, bedingt geschäftsfähig, bis du 18 bist, äh, und ab, äh und das erst ab dem du 6 bist. Also, davor bist du ja gar nicht geschäftsfähig, und, ähm, das heißt, das hat nicht mal was mit damit zu tun, dass du jetzt 'n Produkt ab 18 kaufst, sondern einfach meinetwegen, du kaufst dir jetzt 'ne Konsole und dann will Amazon sicherlich sicherstellen, dass du dann auch eben diese äh, diesen Taschengeldparagraphen dann, äh, übersteigst sozusagen und das darfst.
Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das kann man natürlich nachvollziehen, das stimmt.
Genau, aber grundsätzlich, ich war halt wirklich ich wenn ich wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel mich auf irgend 'ner Seite anmelde, wo ich dann Spam bekommen werde oder wo meine Daten verkauft werden, dann ich verwende ja nicht meinen realen Namen und ich verwende dann halt 'ne E-Mail-Adresse, die ich äh, die die explizit 'ne Spam-Adresse ist, ähm, und nur dafür genutzt wird. Und generell trete ich im Internet halt selbst auf auf, äh, sozialen Medien oder so was ich trete ja nirgendwo mit meinem echten Namen auf, sodass, äh, mir das einfach also mir mir persönlich au
Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Ne, also, ja, da da da sind wir relativ ähnlich, was das angeht. Das stimmt. Also
Genau. Also, selbst selbst als Facebook damals diese Regel gemacht hat: „Ja, du musst aber deinen echten Namen nutzen.“, dann habe ich halt mir einfach 'n Namen gegeben, der pauschal klingt und, äh, also so klingt als als wäre das 'n echter Name, aber es war halt auch nicht mein echter Name. Und ich war ich gehörte zum Glück nicht zu denjenigen, die dann ihren Personalausweis einschicken mussten, weil das gab's tatsächlich auch ähm, ja und, äh, insofern war ich halt schon immer sehr mir war's halt immer völlig egal, ob jetzt F Firmen meine Daten benutzen, ob die jetzt meine E-Mail-Adresse kennen, ob die die jetzt weiterverkaufen, weil im Endeffekt alles, was sie haben, sind die Daten, die ich denen geben wollte, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Echt? Oh Gott. Mhm. Ja.
auf die ich keinen großen Wert lege, weil's eben teilweise Fake-Daten sind beziehungsweise eben Pseudonym und äh, und so weiter und so fort. Also, es ist teilweise dann auch so, dass ich dass ich zwar meine Adresse angebe, aber halt nicht meinen Namen und dann einfach sage: „Okay, bla bla bla, bye", sodass die auch gar nicht auf die Idee kommen. Das es ihnen immer noch in den richtigen Briefkasten geht, aber niemand auf die Idee kommt, dass das äh, dass das mein Name ist.
Mhm. Mhm. Ne, aber, ähm Ja. Mhm. Ach so, ja. <chuckles> Mhm. Mhm.